Bueno, en realidad en mi departamento yo soy solo, yo soy el yo soy el único arquitecto del CRM. Entonces, mm, tengo que, eh, reunirme con todos ellos, con todos los equipos, y y yo le doy soporte es al sistema interno que usa la empresa. Somos una compañía de software, pero yo le doy soporte al a la empresa como tal. Es decir, yo no hablo con cliente final, sino que yo hablo solamente con con, vamos a decir cliente interno, correcto, la parte técnica de que el sistema esté operativo, funcional, eh, y que, por ejemplo, para darte un ejemplo, una un un algo que que hice recientemente, eh, por ejemplo, poner un filtro de inteligencia artificial en medio de las publicaciones que ellos hacen en redes sociales, o, la la la, sí, la las publicidades que se ponen en YouTube, en Facebook, en Google Ads. Entonces yo pongo una capa de r de inteligencia artificial para asegurarme que no son bots que están tratando de solicitar el demo del software que nosotros vendemos, y y eso fue algo que me me tomó
Ah, pui Sí, claro, sí, la parte técnica.
eh, tiempo de estudiar, investigar, ponerlo ponerlo a cabo. Entonces, antes s teníamos, eh, como 300 solicitudes de a diario que eran falsas, eran simplemente después que se puso esta solución, entonces ya se redujo a la realidad, que son unas 70, que son las las verdaderas, pues, personas que son reales y que están interesadas en el producto. Eso
Claro. Claro. Sí, realmente has resuelto muchas cosas, ¿no? Oye, a esta es una pregunta un poco más personal y también algo que me gustaría plantearte, ¿cuánto tiempo llevas trabajando, y qué posibilidad hay de que quizás también negocies, pues, un aumento, no? Porque realmente todo lo que me platicas, pues, es superimportante la parte técnica, pues, tú eres el que le da soporte, y, pues, cualquier problema que pase, falle, pues, tú vas a estar ahí para resolverlo. Entonces siento que mereces más mérito por lo que estás haciendo.
Ujú. Ujú. Muy gracias. En realidad, em, tengo ya 8 años allí y y sí, tengo ba bastante tiempo ahí, eh, 8 años, y he visto toda la evolución de la empresa, y de y y he contribuido en la en la adecuación de de cómo se trabaja, ¿no? De la filosofía de trabajo, he he contribuido. Obviamente, pues, los managers tienen la manera en que ellos piensan, pero entonces yo le digo: "Se puede, o, no se puede en el sistema", ¿no?
Bastante. Bastantito. Claro. Claro, claro, y con la parte de quizás pedir algún aumento, algún reconocimiento, ¿no hay alguna posibilidad en en este tema?
Bueno, fíjate que creo que eso es lo más importante, la del lo del e que que que el crédito que yo espero recibir, más que nada es en la evaluación, pues, no me importa mucho el reconocimiento público, es decir, que la gente diga: "Oh, mira, él es tal, o, cual", pero, sí quisiera que que esto que se vea reflejado prefis precisamente, correcto, que en la evaluación, eh, que cuenta, porque la opinión de estos gerentes, eh, incide en mi evaluación.
Ah, okey. Sí, claro. <chuckles> Sí, sí. Que se vea reflejado en el cash, ¿no? El <chuckles> en económicamente, ¿no? Claro.